Donc pour toi, c'est quoi, heu, la série télévisée que tu recommanderais à un ami ou à moi, directement, comme ça au moins, heu que je puisse, heu, savoir?
Ouais. Ben écoute, heu, je il y a en fait il y a plusieurs séries, heu, que j'apprécie en ce moment. Alors, moi là, je suis un grand fan de séries animées, heu, japonaises, on va dire. Donc, heu, on va dire que je suis plus dans ce genre de série, dans ce genre de de registre. Donc actuellement, je regarde une série, enfin, c'est un animé, une série qui s'appelle Overlord. Je sais pas si tu connais? Il a entendu parler? OK. En fait, c'est c'est une, heu, c'est un animé, une série d'animés, où en gros, c'est, heu en fait ça s'appelle un un comment on peut appeler ça, comment déjà? J'ai oublié le terme, mais en gros, c'est un
OK. OK. OK, d'accord. OK. Non, non. Pas du tout, pas du tout. D'accord.
c'est un homme qui est dans un MMO RPG, qui reste bloqué si tu veux. Très typique. Mais il y a un terme à ce à ce type de de de de série, mais j'ai oublié le terme. Il y a sui il y a shonen, il y a il y a seinen. Ouais, s c'est un le même le même monde ouais, le même délire ouais, même délire, et en fait, c'est il y a quelqu'un qui est qui a pop dans un monde qui est déjà niveau 100 en fait, il est déjà niveau 100, et concrètement, hem, entre sa vie réelle et son jeu, bah, ça a été coupé. Du coup il est bloqué dans ce monde, heu, de MMO, et sauf que sauf que dans ce monde-là, c'était le roi d'un d'une guilde, donc en fait tout le monde le respecte et cetera, et donc, heu, maintenant qu'il est bloqué, il veut savoir pourquoi il est bloqué, comment ça se passe et pourquoi en fait, heu, pourquoi il peut pas accéder à aux admin et cetera, tu vois? Et donc c'est une série qui est tout autour de ça sur, heu, voilà, un un humain en fait qui est resté bloqué et qui est au fort autant qu'un que d'autres gens, tu vois?
OK. C'est comme, heu, SAO, si je me trompe? OK, d'accord. OK. Ah, OK. OK. Mmh, d'accord. Ah, OK. Mais après, je vais je vais être honnête avec toi, c'est quand même, heu, compliqué d'aimer, heu, des séries mangas animés. Enfin, c'est assez un c'est un style assez particulier quand même. Je sais que c'est populaire, mais, heu, mais, tu as compris que c'est, heu, c'est c'est je sais que récemment, ça devient de plus en plus mainstream, mais la plupart du temps, ça a été toujours, heu, un peu, heu, décalé quoi. Tu vois ce que je veux
Ouais, c'est particulier. Mmh. Bah en fait il y a il y a des a il y a des séries d'animés qui sont très très très très très, heu, très très froid dans le sens, heu, qui se regardent pas, heu, quand tu as pas quand tu as pas l 20-18 ans, tu tu regardes pas ça. Donc en fait ça ça a tout type de personne et a et tout ce que tu veux voir en fait. Ça dépend, si demain tu vas être dans une dans un mood heu, ou une ambiance, heu, très triste, bah, tu as des animés qui sont dessus, si tu veux des trucs d'un peu d'amour, de love, tu en as, du combat, des thrillers, de la fantaisie, tu as tout.
Exact, exact. OK. Mmh, ouais. Mais, tu tu ne re tu regardes pas de séries télévisées, heu, c'est-à-dire, hem, avec des acteurs, heu, enfin pas dessinées quoi?
Si si si si si si si, j'ai j'ai ga Il y en a il y en a une que j'ai vu, s'appelle «Suits». C'est, heu
Si? Ouais, le cabinet d'avocats?
Voilà, c'est ça. C'est ça.
Bien sûr. Bon alors, moi je l'ai pas fini parce qu'elle est assez longue quand même. Toutes les saisons qu'il y a, c'est un peu, heu, c'est un peu long. Exact.
Ah bah, je te il y en a 9. Moi je te le conseille, c'est, heu, fini. Ben là, tu es à où? Tu sais où tu es un peu?
J'en suis à la saison 7. Saison 6 ou 7, je sais plus.
Mais mais, tu tu vois, tu te rappelles un peu ce qui se passe? Pour que je visualise un peu?
Heu, je suis je alors je me suis fait, heu, on va dire qu'on m'a un peu raconté, heu, la suite. Donc, heu, en fait, je sais que, heu, que Harvey, heu, devait se marier avec, heu, sa secrétaire. Je m'en rappelle plus de son prénom.
Ké. OK, ouais, ouais vas-y.
D'accord, j'étais juste avant ça, à 1 saison avant.
OK, donc tu es, heu, encore, heu, au début de la saison 6 ou 7, alors? Je sais plus.
Ouais, voilà. Si je j'en ai aucune idée. Ça fait vraiment plus d'1 an que j'ai arrêté cette série et en fait, j'ai pas arrêté parce que parce que c'était, heu, pas qualitatif, mais plus parce que c'était vraiment à la longue, c'était un peu long et c'était pas, c'était redondant, et j'avais du mal à franchement, heu, me dire: «Allez un petit épisode, je vais prendre, heu, plaisir à le regarder». Non, c'était plus, heu: «Bon, j'ai envie de savoir la fin, donc je vais regarder un peu de force, quoi».
Ouais, je vois. Ouais, c'est au moment où, heu... en gros, toi, tu t'es fait spoil quand, heu, Harvey et Donna, heu, entre guillemets, ils se m
Exa ah, la Donna, exactement, voilà, c'est ça. Et, en fait, heu bah heu bah, donc, j'ai pas j'ai pas j'ai pas eu je préfère beaucoup plus, par exemple, moi, les séries télévisées, heu, avec des rebondissements. Et j'adore j'adore la conspiration, la trahison, heu, dans la série télévisée. J'adore, par exemple, heu j'ai pas regardé Game of Thrones. Tout le monde me d me dit de regarder. Mais j'ai regardé, par exemple si tu dois connaître Vikings?
OK. Ouais, bien sûr bien sûr bien sûr.
Alors, j'ai adoré cette série. Vraiment. Parce qu'il y avait même la suite, heu, Vikings Valhalla. Je sais pas si tu as vu ça aussi?
Ouais, elle est bien elle est bien. Non, j'ai pas vu, mais je je connais de nom, heu.
Alors, heu, celle-là aussi est vraiment pas mal. En fait, ce qui est bien, c'est qu'ils en font pas trop. Donc, en fait, ça gâche pas trop l'œuvre de base. Et honnêtement, c'est plein de rebondissements. C'est, heu, ça parle un peu du passé, enfin ça parle de de de la première série, c'est-à-dire Vikings et, en fait, tu te plonges vraiment dans l'univers et enfin, tu découvres vraiment ce qu'est le ce qu'est, heu, la mer nordique, les les pays du Nord. Et en fait, tu comprends...
Ouais, ouais. En plus, tu t'intéresses en fait, du coup, tu découvres aussi des choses, quoi.
Voilà, c'est ça, beh, tu te rends compte que c'est les Vikings, quoi, les prem enfin, les 1ers à avoir découvert l'Amérique. Donc en fait, heu, c'est c'est un truc de fou. Tu vois, qu'ils ont découvert le Groenland et qu'ils le Groenland et qu'ils appelaient ça, heu, la la la Terre de feu et la Terre des de tous les miracles mais, en fait, une terre, heu
Oui et du coup, ils avaient pas encore la la connaissance de ces villes, en fait, il y avait pas de noms et tout, alors il y avait il y avait des civilisations et cetera donc en fait, ils ont ils connaissaient juste pas, quoi.
Exactement. E e exactement, et c'est à partir même, enfin, pour la petite anecdote, de ce que j'avais compris du de l'œuvre, c'est que c'est qu'un certain Floki, heu, même dans la dans la dans la mythologie, heu, Viking, qui découvre cette île et qui l'appelle, heu, l'île de toutes les de tous les miracles, enfin la terre de tous les miracles et heu
Ah, c'est c'est marrant! OK, ouais, parce que j'ai jou à des jeux qui sont dans ce dans ce type de ouais, bah il y a il y a tout ce qui est, par exemple, le plus connu, heu ouais, il y a il y a 2 très connus qui touchent à la mythologie grecque et mythologie viking, il y a de 1 il y a The God of War qui est, heu, très lié à ça, notamment les derniers, là, 1 et 2 Ragnarok et cetera, qui sont liés au Valhalla et cetera.
Dans ce domaine? Exact. Exact. Exact, exact. Exa bah le Ragnarok, exactement.
Et heu et ensuite il y a Assassin's Creed, ben, Valhalla, littéralement où ils sont en Norvège, heu, tout ça et et heu et ouais, donc, en fait, ouais mais c'est marrant parce que c'est vrai, quoi. C'est-à-dire que tu apprends des vraies choses, donc quand tu vois la vid la vidéo, enfin, la série, ou quand tu joues au jeu, c'est
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est ça, voilà. Bah, c'est ça, c'est ça et ça et et et je et je sais que je m'en étais intéressé un peu plus et hem, alors, je me rappelle plus du nom, ah, voilà, les d les Drakkars, leurs, heu, leurs fameux dr leurs fameux bateaux qui allaient assez vite. Alors, j'ai appris que c'était pas vraiment leurs le vrai prénom, heu, le vrai nom du du de du du bateau, ça s'appelait pas un Drakkar, j'ai oublié comment il s'appelait et aussi, que, comment ils faisaient pour survivre, heu, plusieurs, heu, semaines en mer. Alors, ils se chargeaient de poisson, et pas n'importe quel poisson, de la sole, parce que la sole quand elle est séchée
D'accord, OK. Ah, très, très bon poisson, ça.
Exa alors, déjà, très, très bon, très, heu, enfin, de nos jours, c'est 1 des poissons les plus chers et ouais, voilà. Et je sais que dans la série télévisée, ils expliquent que c'est, heu, un poil un poisson plein de vitamines, plein de plein de protéines et en fait, qui leur donne vraiment un boost et heu, bon, voilà, c'était pour la petite anecdote, quoi. Mais j'ai été
Hautes protéines. C'est marrant parce qu'en général, nous, quand on pense à protéines, on se dit plus: «Viande», heu, tu sais, viande, viande, viande, quoi. Et en ce non, non.
Effectivement. Ouais, non, c'est en fait, c'est je je je pense que c'est un poisson qui est qui a, certes, du gras donc heu, c'est peut-être pour ça qu'il est pas le plus recommandé. Mais voilà, quoi, il est, heu, voilà, il était vraiment, heu, enfin, dans la série, il est très représenté et heu, et non, voilà, enfin, c'est une série qui m'a marqué au point que je m'intéresse à à l'univers Viking, alors qu'à la base, heu, enfin, les Vikings, pour moi,
Ouais, c'est équivalent à de la de la viande, quoi, presque, je dirais. Et t tu as et tu l'as déjà, heu, tu l'as déjà conseillée, cette série, à quelqu'un, ou pas pas du tout?
Alors, je l'ai conseillée à ma maman, maintenant, ma maman n'a pas voulu, parce que c'est un peu un peu décalé pour elle. C'est, heu, du sang, heu, heu, de la violence, heu ouais, voilà. Mais je l'ai recommandée à des amis à moi et en fait, heu voilà, ouais, ouais, je l'ai recommandée à des amis à moi quand j'avais pas fini la série. Et il s'avère qu'en fait, bah, j enfin, on on a fini à regarder la série ensemble et c'était incroyable parce qu'en fait, heu bah, parce qu'en fait, on était complètement, heu, complètement mordus de la série, on attendait que ça sorte, on était fans des acteurs, enfin, heu et en plus, ce qui est ce qui est ce qui est ce qui est incroyable dans cette série que, hem, ils vont raconter une histoire qu'ils vont eux-mêmes inventer, enfin, tout ce qui s'ensuit mais ils vont ils vont beaucoup se tirer, aussi, de, mmh, <tsk> ils vont tirer ces ces ces faits-là de comme je t'ai dis, de la mytholotie de la mythologie Viking donc en fait, ça va être, heu, par exemple, je dis une bêtise, hein, mais le le héros de l'œuvre, c'est Ragnar et Ragnar, bon, bah, c'est le Ragnarok. C'est-à-dire que c'est la fin des temps chez les Vikings, c'est quand, heu, quand, heu, quand, voilà, quand le Valhalla est, heu, heu, enfin, va se va se se dévoiler et qu'ils vont faire, heu, leur, heu, leur grand festin, bref. Il y a aussi, heu, les les les Ragnar sons, c'est les fils de Ragnar. Il y a Ivar le désossé et Ivar le désossé, par exemple, dans la série, c'est, heu, quelqu'un qui a vraiment existé et c'est 1 des seuls, même, qui a existé.
Oui, après, ouais, c'est s je pense qu'il y a une cible il y a il y a une cible alors, heu, qui les cible, enfin, ouais. Et ils ont aimé ou pas spécialement? OK. Ouais? Ah oui, il y a un vrai truc, quoi, hein. OK. Ouais, ouais, ouais, bien sûr. Ouais, le OK ouais! Mais en fait en fait, mais mais tu vois, heu, Viking, heu, j'ai déjà entendu parler, j'ai même été, entre guillemets, «spoil» de moments, parce que c'est une grosse série
OK.
donc moi, je pense la voir, parce que là, en plus tu m'as parlé de Ivar, heu, c'est ça, c'est Ivar, le oui, ouais, lui lui il est très, très fou et cetera, très, il parle fort et tout, ouais.
Exact, exact et très charismatique, très, très charismatique. Exactement. Mais ce qui est bien ce qui est bien, c'est que, enfin, je sais pas si tu te si tu t'y connais un peu en en séries télévisées et même, heu, dans la cinématographie en général, mais heu, sans te spoil, hein, toute la série, tu vas avoir beauc enfin, tu vas, heu, le le personnage de Ivar est très développé. Donc au début, tu vas comprendre qu'il souffre beaucoup de ce qui lui arrive, de ce qu'il de s enfin sa sa pathologie, quoi et de ce qui lui arrive. Et petit à petit, dans l'œuvre, tu vas comprendre qu'il devient de plus en plus fort, qu'il a qu'il arrive à à mettre de côté sa pathologie et à devenir, heu, puissant physiquement et puissant dans dans l'œuvre.
OK, ouais, ouais. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est hyper intéressant. En fait, il grandit dans le, heu, il grandit, quoi.
Voilà, exactement et tu et tu vois qu'il est nourri par la haine mais tu vois aussi que, enfin, heu, en termes cinématographes, ils utilisent aussi beaucoup le le le le système du du chat sauvé. Je sais pas si tu vois ce que c'est le le ch sauver le chat? Alors en fait, quand tu fais s enfin, je t'explique, c'est quand tu as le on va dire le l'antagoniste de l'œuvre, le le méchant, quoi, heu, alors, il est détesté par tout le monde, personne ne le supporte, personne ne l'aime, même les enfin, heu, surtout les les les les spectateurs, ceux qui regardent et en fait, ils vont, heu, ils vont faire, heu, la le système du du du du chat sauvé, de de sauver le chat, en fait, c'est, heu, un système, clairement, où on va voir le le méchant complètement, heu, noir, heu, plein de plein de de de de haine et tout. Et en fait, d'un coup d'un coup, le méchant, heu, va faire une action qui va te dire: «Ah, mais en fait, il est gentil» comme, par exemple, heu, il va sauver un paysan, il va lui donner à manger, il est dur mais heu, il fait ça pour son peuple. Et en fait, tu te rends compte que le méchant n'est pas si vraiment méchant.
Non, pas du tout, pas du tout. Ouais. Ouais, bien sûr, bien sûr. OK, ouais, ouais. Ah! J'ai compris. Oui, en fait, c'est, heu, c'est un peu comme, heu, je sais pas si tu connais du coup SNK? En fait, bah, c'est ça, au début de l'œuvre, on est du côté des des Eldiens donc du côté des des, entre guillemets, heu, côté, heu, côté visuel, heu, «des bons des bonnes personnes», puis après, quand l'œuvre continue, on voit qu'il y a du coup, heu, l'autre partie, les Elmir et on voit qu'en fait, c'est juste chacun a sa vision et chacun protège sa patrie et donc les 2 ont la même objectif et de et donc, ouais, c'est ça, je pense que c'est la même logique de ouais.
Et Ouais. Exactement. Des gentils. Exact. Exactement. C'est ça, exactement, et en fait, tu vois? Que lui, dans l'oeuvre, il est vrai moi j'ai beaucoup aimé le développement du personnage parce qu'en fait, il est il est, je trouve qu'il est naturel, il est bien fait, il est pas abusé. C'est pas quelque chose de, enfin, c'est ça reste un personnage. Voilà donc le ou ouais, voilà, bon la ré les les traits restent quand même assez, heu assez, heu, prononcé parce que voilà, c'est une oeuvre et faut faut faire ressentir à à la personne, heu, qui regarde ça, heu, des vraies émotions, mais il y a de voilà, il y a de la sensibilité, il est proche, heu, d'un de ses frères, il le prend partout avec lui alors que son frère enfin son son un des Ragnarson, heu, commence à vraiment, heu, limite devenir un déchet, ça veut dire que enfin il est il a il a du mal à à vivre, à survivre et et I Ivar il, heu, coûte que coûte, il aide son frère, et heu, et enfin tu tu vois tu vois? Même, heu, historiquement enfin que que après bah dans les enfin les croisades continuent, heu, les croisades des chrétiens et que les que les chrétiens, heu, convertissent, heu, entre guillemets «les païens vikings,» heu, enfin dans l'oeuvre c'est ce qui c'est ce qui est montré. Voilà de force et c'est là que tu te rends compte que que voilà, ils ils laissent on va dire, heu, tout ce qui est, heu, les divinités païennes pour, heu, devenir, heu, des chrétiens et c'est de là où tu tu te rends tu tu vois? Que les pays nordiques, heu, sont ont une foi, heu, ont une foi, heu, chrétiennes, heu, bien ancrées, heu, de plus de centaines d'années. C'est c'est de là que ça vient en fait et parce que je m'étais un peu intéressé, mais cette oeuvre télévisée, honnêtement, elle m'a fait, heu, vraiment aimer toute la culture, heu, du Nord et heu, et heu, et voilà quoi, c'était un enfin, je sais pas si toi ça t'a fait pareil pour les pour les mangas, heu,
Ouais, c'est pas abusé non plus quoi, c'est quand même genre tu tu t'attaches et cetera quoi. Ouais, j'imagine, j'imagine. Ouais, toutes les émotions quoi. Ouais, OK. Ouais, de force quoi. Ouais. Mmh. Ouais. Ouais, bien sûr bien sûr bien sûr, ouais, non mais façon, c'est hyper intéressant ce que tu me dis, parce que, heu, en même temps que tu découvres l'oeuvre, tu découvres aussi une culture, heu, tu apprends en fait et en plus vu que c'est des faits réels, donc en fait tu apprends des vraies choses qui sont, heu, derrière ré-utilisables dans des dans des dans des débats, tu vois?
Exactement, ouais. C'est ça c'est ça. Des fois c'est romancé donc heu, tu te re tu te tu comprends que c'est pas vraiment ça, mais dans l'idée, tu comprends ce qui se passe quoi. Tu vois? Que c'est, heu c'est, heu, c'est ces personnes que c'est ces personnes-là quoi, en gros, et
Oui. Ouais, c'est ça en fait.
Exact et tu vois et tu vois? Aussi qui qui sont, heu, enfin te tu vois? Plein. Par exemple moi quelque chose qui m'avait vraiment frappé, c'est qu'en fait dans la série télévisée, ils montrent, heu, tous les débarquements et enfin dans les dans les pays, heu, voisins comme par exemple, heu, l'Angleterre L'Angleterre qui était divisée en plusieurs royaumes, et en fait j'ai j'étais parti chercher exactement, heu, le, hem, on va dire, heu, l'avancée exacte des Vikings, heu, en terrain ennemi quand ils ont voulu conquérir d'autres contrées, et en fait, dans l'oeuvre, c'est exactement, heu, comme ça que ça a été fait dans l'histoire. En fait, ils ont vraiment repris dans l'histoire, cette contrée là d'abord, cette contrée voilà exactement. Bon alors, après les techniques de combat, les guerres, le fait qu'il y a pas eu de mort dès la première, heu, bataille, bon ça j'y crois moyen et bon, on est sûr que non, mais mais bon, heu, ça, c'est pour le la romance et le fait de de rendre le Viking, heu, puissant.
Mais, mais. Ouais, OK. Eh ouais. Ouais, c'est vraiment des faits ré des faits quoi. Oui, oui, après c'est ça, c'est la romance, heu, c'est aussi de mettre un un sujet derrière de ne pas non plus trop dur dès le début quoi, j'imagine.
Voilà, exactement, et- et pour la petite anecdote, hem, je sais que Paris Paris la ville de Paris, heu, à cette époque-là, ils ont réussi à résister aux Vikings, bien évidemment avec certaines à certains accords, donc ils ont aussi perdu dans la balance, mais c'est une des seules villes qui a réussi à, heu, à sur enfin à sur à contrer les les offensives, heu, Vikings et les Vikings, heu, c'est pour ça que d'ailleurs qu'on n'a pas trop de de de gè enfin les Français n'ont pas trop de gène vikings en eux. Parce qu'en fait, heu, ils ont juste, heu, immigré, on va dire dans le nord de la France et pas plus quoi. Pas plus.
Ouais. Ouais. Ouais, OK, ouais, du coup en fait c'est en fait c'est presque vrai ce qu'on voit dans la série quoi. C'est-à-dire que tu apprends vraiment tout quoi.
Voilà, exactement, et et même et même, heu, et même au faciès hein? Tu le vois hein? Les les Anglais sont très, heu, blonds aux yeux bleus comme les Vikings, et
Oui, c'est ça, ouais c'est vrai que c'est très c'est très, ouais, ouais, non, quoi, en gros.
et et voilà et voilà et dès dès que tu te rapproches un peu plus du nord de la France et que tu descends petit à petit bah ça devient tout de suite un peu plus méditerranéen, parce que y a pas eu justement, heu, cette, heu, cette avancée, heu, des Vikings en territoire français, en territoire franc du moins. Heu, à Paris aussi, et donc heu, et donc voilà quoi tu vois? Aussi, tu vois tu vois? La différence au Groenland, le fait qu'ils ont été là-bas et qu'ils qu'ils ont compris que c'était pas une terre habitable, et qu'ils ont continué encore plus, heu, encore plus à l'ouest et qu'ils ont découvert l'Amérique avant, bien avant Christophe Colomb et qu'ils ont découvert qu'il y avait des indigènes là-bas.
Ouais. Oui, c'est ça en fait. Oui, en fait, il savait même pas quoi, en fait, c'est inté c'est hyper intéressant, ouais, c'est fou. En fait, il y a plein de choses qu'on apprend, heu, dans la série, heu, pour même l'histoire de la vie quoi.
Voilà. Et heu, voilà, et bah, bah en en termes en termes de de d'animé manga, tu peux t'intéresser, il y en a un, je l'ai vu, c'est, heu, Vinland Saga. Alors, c'est
Ouais, bien sûr bien sûr. Bah je faisais référence à ça tout à l'heure, je l'ai, bien sûr, je l'ai vu ouais. Bien sûr.
Voilà. Bah ça le ça le retrace un petit peu l'histoire Viking, pas énormément, mais ça le retrace un petit peu, et heu, et franchement, heu, ça te met un bon pied à l'étrier pour, heu enfin je sais pas si tu as vu la série Viking, mais honnêtement pour aller la voir, heu, ça ne peut que te plaire. Dans le sens où c'est vraiment, heu, ouais voilà voilà voilà, exactement.
Ouais, c'est un c'est un bon début quoi. Ouais, ouais, j'avais vu, bah j'ai vu, heu, Vinland Saga, heu, j'ai vu ben saison une, saison deux, y là bah là il y a la saison trois qui va peut-être sortir bientôt, mais ouais, ouais, bien sûr bien sûr, ouais je je ben c'est très lié à tout ce qui est, heu, viking, heu, roi, heu, découverte des territoires et cetera, ça se battre des territoires, il y a il y a des esclaves aussi, il y a tout ce qui est esclave, donc heu
Exact. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est ça, ça le fait, c'est c'est c'est toujours un peu plus romancé, mais je trouve que y l'adaptation en man en manga animé.
Mais quand même vra quand même, vin quand même, heu, quand même Vinland Saga c'est m pas romancé je trouve, mais bon, de toute façon en tout cas, ouais.
Non, c'est pas romancé, mais c'est très, heu, c'était, je trouve que c'est très bien expliqué. Bah en tout cas, heu, ça m'a fait super plaisir d'a de d'échanger avec toi. C'était très intéressant.
Ouais ben écoute, heu, un un grand plaisir hein également, c'est très, très cool.